Ưm, ừm.
Vậy thì rõ ràng đó là cái lần, ờ, một bạn lần bạn đi, a, du lịch mà đà bạn trải nghiệm thiên nhiên, bạn tới một cái thác nè. Vậy thì, ờ, cái lúc á mà cái thác đó thì bạn có cảm nhận cái cảnh quan hùng vĩ của nó hay là bạn có có suy nghĩ gì trong đầu của bạn hông?
Chính xác. Ừm. Ờ, trời ơi, cái lúc đó nha, mình nói chung thì mình đã lớn rồi thì trong đầu của mình có rất là nhiều cái suy nghĩ nè, nó rất có rất là nhiều điều để lắng lo nè, đúng hông? Thì khi đó, khi mà đứng trước thác như vậy á, trời ơi, nước thác á bạn, nước nó chảy xuống ào, ào, ào, ào vậy đó nha, và nó nó giống, kiểu như là, mình mà mình vô trong đó là nó nó sẽ trôi dạt rớt hết cả tóc của mình xuống luôn. <laughs> Mình là ừ, nó, kiểu, vậy đó, xong rồi cái mình nghe những cái dòng nước như vậy và mình nhìn nó á bạn, cái giống như kiểu là, ờ, bao nhiêu cái muộn phiền của mình cũng bị cái dòng nước đó nó trôi đi hết vậy đó. Ờ, chính xác. <laughs>
Ừm. <laughs> Nó cuốn trôi theo, hay quá. Nhưng mà chắc có lẽ là người ta hổng có cho bạn vào để mà <laughs> có thể được cuốn như vậy, đúng hông bạn?
Ờ. Trời ơi! Đúng rồi bạn, ví dụ mà vào trong đó thì ai cứu mình được, ai cứu mình nổi nữa đâu. T ờ, nước chảy rất là siết.
Ừ, đấy, cũng khá là tiếc ha. À, và Đồng ý, nhưng mà nói về cái cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam thì nó rất là hùng vĩ, rất là đẹp, đúng hông bạn? Ừm, khi mà có thác đổ như vậy, hơi nước bốc lên thôi cũng đã đủ làm mát cả một cái vùng đó rồi. Thế thì á
Ừm. Đúng rồi nha bạn. Ừ. <laughs> Đúng rồi.

À, bạn ơi, đối với bạn thì bạn sẽ chọn giữa rừng và biển khi mà nghỉ cuối tuần hả? Vì sao vậy?
Ừm. Ừm. Ờ, mình thì mình sẽ thường thiên vào chọn ở ở rừng hơn nha, bởi vì là khi mà mình ở trên rừng á bạn, trời ơi, cảm giác mà mình được hòa mình vào tâm thiên nhiên nè, với lại là mình có những cái hoạt động ở ngoài trời nó thú vị hơn so với lại là biển, bởi vì biển mà khi mình hoạt động ở ngoài trời á nha, thì mình sẽ, kiểu, à, bị gió cứ tạt tạt tạt vào á là mình không có chơi được cái gì hết. Đúng rồi, với lại là nó không có hòa mình vào thiên nhiên gì lắm đâu, nó chỉ hòa vào biển thôi.
Hợp lý. Ờ, nắng quá à. Ờ, xuống biển sóng đánh dập dìu dập dìu cũng mệt, đúng hông bạn?
Nên là mình sẽ thiên rừng hơn. Đúng rồi, mình chọn, à, Sơn Tinh.
Ừm, hợp lý, Mị Nương cũng chọn Sơn Tinh mà. <laughs> Vậy thì đấy, phải có lý do cả, ông bà xưa ta chọn sao giờ mình cứ chọn vậy là được, đúng hông? Vậy thì, <laughs> vậy
Ô kê. <laughs> Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, chính xác. <laughs> M mình mình chỉ là nói lại mình lưu truyền lại thôi.
Ô kê luôn. <chuckles> Vậy thì điều gì ở rừng á, khiến bạn cảm thấy được sạc năng lượng một cách hiệu quả nhất vậy?
Ừm hừm. Ừm. Ờ, điều ở rừng mà khiến mình sạc năng lượng hiệu quả đó chính là những cái hoạt động ở ngoài trời á. Ví dụ như là gia đình của mình thì thường hay đi nghỉ cuối tuần ở trên Đà Lạt á bạn. Ờ ừm, và khi
Hợp lý, Đà Lạt là một cái khu vực rất là đẹp nè.